Musik aja yang diputar latarnya hitam, itu udah jadi bukti ya, bahwa mereka tuh pengennya informasi itu yang singkat sederhana mudah didapat. Sehingga, efeknya adalah ketika dalam kehidupan bersosialisasi di dunia nyata, mereka tuh susah, tahu enggak kesusahan mereka apa? Ngobrol, ngobrol sama anak muda itu sekarang, bayangin ngobrol sama mereka paling lama itu 2 menit atau sampai 3 menit kalau ng habis dari situ, kalau enggak megang handphone lagi, biasanya diem, untuk sama-sama mikir topik apalagi ya? Karena 1 menit dan 2 menit itu udah cukup buat mereka ngobrol saling berbagi, apalagi kalau teman lama, "Halo apa kabar? Kemana aja? Ih kamu sekarang ganteng ya? Ih kamu sekarang cantikan, 'iya makasih,' yuk, bikin konten". Bikin konten 15 detik, udah kelar nih, habis itu, "Eh jangan lupa di tag ya? 'Iya,'." Udah tuh sama semua udah pe pada pegang handphone tuh. Nah, itu kan tandanya udah enggak fokus ya. <laughs> Terus mau ngobrol mau ngobrol mau ngobrol lagi, bahannya nanti paling 1/2 jam kemudian. Betul, "Ih ada video baru lagi nih, ih bikin lagi yuk, bikin lagi yuk", tuh. Mentok men nah itu yang akhirnya, membuat tempat-tempat pun, di tempat-tempat sosialisasi ya kayak mungkin kafe, tempat makan, sekarang tuh, banyak banget kaca-kaca, supaya bisa apa coba?
Iya. Kenapa tuh? Mhm. <chuckles> Hmm. Mmm. <chuckles> Oke. Oke. Mhm. Iya bener, bener, bener Kak, setuju. Mhm. Mhm. Oh iya, foto-foto ya? Tag-tag gitu, ya?
Mereka tuh bener foto, tag, ya karena kenapa, mereka pengen eee, bisa melakukan banyak hal dalam 1 tempat, bisa foto, bahkan ada foto booth, tuh bayangin tuh.
Iya, bener, bener.
Terus kayak lagi makan sama orang, nih orang yang dia sayang sambil makan, sambil live TikTok. Nah, itu kan <chuckles> fokusnya kan pendek banget kan. Dia ngerasa dia mu dia ngerasa bisa melakukan banyak hal atau istilahnya itu multitasking, padahal mah enggak sebenarnya, emang fokusnya pendek saja. Terus lagi ngobrol nih entar, "Oh iya ya wong yang tiba-tiba pas di depannya, ada orang komen kayak, "Halo apa kabar guys, bentar ya, tiba-tiba di mute, ni orang nonton apa coba? Nah, itu tuh yang menurutku secara, secara kebiasaan akhirnya, menular tuh dari si konten pendek ini, yang secara aku udah pelajari sejarahnya, itu udah bla bru udah dari zaman snapchat. Makanya ketika di TikTok, itu juga berpengaruh banget ya, mereka tuh ngerasa bahwa kalau mereka punya kebutuhan apa yang pe mereka pengen, itu biasanya mereka enggak pakai kolom pencarian, udah scroll-scroll aja terus tiba-tiba ketemu nih, "Wah ada keranjang kuning nih menarik," dia ngelihat, habis dia ngeklik dia belum beli tuh, dia lihat dulu tuh video review-nya orang, udah cocok, dia lihat lagi komennya, dia lihat lagi review-nya, baru dia beli. Nah, ini menurutku ya yang jadi salah satu, mmm, sebenarnya masalah, kenapa? Karena masyarakat ini, ke depannya, itu pastinya semuanya itu, jadi serba cepat.
<laughs> Oke. Mhm. <chuckles> Heeh. <chuckles> Oke. Mhm. Mhm. Iya. Mhm. <chuckles> Oke, kenapa?